Écoute, j'ai trouvé une, heu, une nouvelle hem, mmh, technique, heu, une nouvelle routine d'exercice il y a pas longtemps. Donc, ce que je faisais, c'est que j'a j'ai réussi avec, heu, certains conseils à me motiver, tu sais, à à me faire, heu, 1 heure d'activité par jour. Donc heu, tu sais, heu, en en alternant une fois, heu, abdos, gainage, après une fois une petite marche. Et en fait, heu, j'ai complètement abandonné. Voilà. J'ai j'ai abandonné parce que là, tu vois, j'aurais dû la faire, heu, ce matin, heu, de de 9 à 10 heu je me suis levé, heu, j je me suis assis, j'ai j'ai pris mon café, j'ai regardé la télé et vraiment, ça fait, je pense, quelques jours que je n'y arrive plus du tout et j'ai perdu toute motivation.
Ouais? Ouais! OK. Mmh mh. OK. OK. Ah, et ça fait quelques jours, du coup, que tu as perdu ta motivation, c'est ça?
Mouais, c'est ça et franchement ça, heu
Il y a eu un élément pardon. Il y a eu un élément déclencheur qui a fait que ça s'est enclenché comme ça, heu, pour ta perte de motivation?
Bah, en fait, je sais pas, heu, tu sais, hem, en septembre, ben, d du coup, j'ai fini mon alternance en septembre et heu, si tu veux pendant un an j'ai eu une super bonne routine. C'est-à-dire que, heu, j'avais, heu, j'avais tout tout bien, heu, tu sais ficelé avec, heu, les les cours à réviser, le mémoire, les exercices, la petite marche le week-end, on avait notre petite balade, heu, quotidienne avec ma conjointe et là, en fait, depuis que j'ai quitté, heu, le master parce que bah, forcément, j'ai fini les études, bah en fait, tout s'est écroulé. Mais grâce aux conseils de voilà, heu, j'avais d j'ai discuté avec quelques personnes qui m'ont bien conseillé quand même, bah en fait, heu, j'avais retrouvé une petite routine qui me motivait et là, heu, rebelote, heu, je j'arrive pas en fait, heu. Ca fait un peu comme un accordéon! Un coup j'y vais, un coup j'y arrive plus, un coup j'y vais, un coup j'y arrive plus, sans forcément, heu, de de réussite quoi.
Ouais! Ah oui. OK. Oui? Mmh mh. Et c'était quoi les conseils, heu, qu'on t'avait donné, heu, qui avaient fonctionné un certain temps?
Alors, bah, c'était de de trouver une, heu, une routine en en en étant avec ma conjointe. Heu, tu sais, elle a motivé elle aussi. Donc, du coup, bon, je lui en ai parlé, heu, elle était grave motivée, sauf que bon, heu, il y a eu au peut-être aussi, une mauvaise nouvelle en début de semaine. C'est que hem, bah, voilà, elle a eu, heu, beaucoup de contrôles à faire. Elle a elle a, heu, des des gros partiels à préparer, elle a son mémoire de je sais pas combien de pages, là! On lui a filé un truc à tr de 300 ou 400 pages. Elle, c'est son master 2, donc forcément, elle, elle a p plus le temps et donc, du coup, on s'est pas ouais! Si! On s'est un petit peu disputés hein, sur, heu, sur ça en mode, heu, elle me dit: «Non! Mais c'est c'est un petit peu re relou. J'ai pas envie de le faire. Bah, fais-le tout seul, heu. Là, moi, je suis stressée» et cetera. Donc, j'ai compris hein, sur le coup! Mais, je t'avoue que, du coup, ça m'a fait perdre ma motivation.
Oui? Mmh mh. Ah! OK. Oui. Oui. Oui. D'accord! En donc, si je comprends bien, tu avais l'habitude de de faire, heu, ta routine, heu, suite à ton alternance avec heu ta conjointe, ça te motivait, le fait d'être ensemble et de tout faire à 2, c'est ça?
Exactement! En fait, le faire en en ensemble, c'était vraiment mon mon mon carburant quoi. C'était comme, heu, c'est c'est c'est c'est c'est le l'é l'élément motivationnel que j'ai, heu, qui persiste et qui qui qui me fait, heu, franchement, heu, prendre du plaisir dans l'activité physique. Quand je suis tout seul ou quand je suis avec des potes- parce que j'ai testé avec des potes- c'est absolument pas la même chose! Avec des potes, eux, ils sont, heu, 100 % tu sais, heu, performance, heu, ils arrêtent pas de critiquer sur, heu, sur ce que je fais: «oui heu c'est nul, heu, l'endurance c'est pour, heu, c'est pas pour toi. Toi, il faut que tu fasses, heu, de la force, de la puissance», nin nin nin nin et donc, du coup, en fait, j'y arrive pas! J je j j'arrive pas, et il y a con constamment des critiques qui sont pas forcément très constructives, donc heu, bon, je t'avoue qu'avec eux c'est pas le tip top, quoi.
Ouais. Oui. Ouais? Ah! Ah. Mmh. Oui. Oui. Oui! J'avoue que c'est pas agréable heu de subir des critiques quand on fait du sport, heu, alors qu'on le fait avec plaisir. Et heu, c'est peut-être pas, effectivement, la meilleure compagnie, heu, hem, parce que s tu essayes de trouver de la motivation pour continuer ton sport et si tu fais ta séance avec quelqu'un qui te critique, tu vas te sentir mal à l'aise et heu, je pense que tu y, heu, retourneras pas forcément et heu, ta copine, du coup, enfin, ta conjointe, heu, bah, on on sait que pour le moment elle est pas, heu elle sera pas disponible pendant un certain moment. C'est ça?
Mmh mh. Exactement! Là, je pense qu'au moins jusqu'aux fêtes, heu, ça va être, heu elle va être à fond parce que quand quand elle se met sur un truc, elle bo quand elle bosse sur quelque chose, elle pense qu'à ça. Voilà, elle pense qu'à ça et heu, voilà. Par heu, heu, comment je pourrais ça? Par retour d'expérience, moi aussi j'ai eu, heu, ça pendant, heu, quelques, heu, quelques années avec mon master et cetera. Bah, je savais que quand j'étais dans cette période-là, il fallait pas me m'énerver, me contrarier, il fallait pas être contre moi. Donc, moi, je veux vraiment être heu avec elle, la soutenir et pas lui imposer des choses, heu, qui qu qui vont, heu, la faire stresser, tu vois?
Oui. Ouais. Elle y va. Ouais. Mmh mh. Bien sûr. Oui, oui, je comprends. Je comprends. Mais du coup, f la solution, ça serait pour le mois de décembre, de trouver, heu, mmh, une manière pour toi, heu, de faire du sport, heu, sans elle. Parce qu'on sait que que pour elle, heu, les examens c'est important et tu veux pas la déranger et heu, et je comprends. Et c'est, heu, c'est super que que tu sois compréhensif, heu, pour elle et hem, est-ce que, heu, parmi ton groupe d'amis, il y en a 1, qui qui sort un peu du lot et qui est moins dans la critique, avec qui, heu heu, tu pourrais éventuellement, faire quelques séances ou pas du tout?
Mmh, alors pas des séances de sport mais potentiellement des séances de p de pêche, hem, mon mon sport fétiche enfin, mon sport passion, hem, moi ce que j'adore, heu ouais, j'adore, j'en fais depuis que je suis tout petit mais le problème c'est que cette personne-là, elle est, heu, elle est à 1 heure et demie de route et en fait le problème c'est que je en fait, je suis vraiment, il faut il faut que tu te dises que je suis rentré dans un cercle vicieux où heu, je me lève le matin, j'emmène ma ma conjointe à la gare pour qu'elle arrive en cours et après je rentre dans dans chez moi, je suis dans mon lit, je je je déprime, heu, j'ai trouvé un petit truc, un petit poste en freelance pour faire quelques petites heures mais voilà, c'est pas quelque chose qui qui me motive plus que ça et heu et en fait le problème c'est que je sais pas, je commence un peu à déprimer et à plus être, heu, tu vois, avec cette j joie de vivre. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai arrêté, hein, le l'activité, c'est parce que j'ai plus cette joie de vivre comme j'avais, heu, il y a quelques mois.
Mmh mh. Génial. Ah. Mmh mh. Oui. Mmh. Est-ce que tu penses que, heu, le fait de trouver un un travail qui te donne un, hem, un rythme et heu, peut, heu, te permettre de caler tes séances dans ta journée, heu heu, vu que là, je je comprends que tu accompagnes ta copine à la gare et après tu rentres à la maison et heu, ça te démotive. Est-ce que tu penses que ça serait, heu, une bonne idée, heu, d'avoir un un travail qui te donne aussi le rythme? Pour que tu sois, heu, plus assidu, heu, avec tes séances?
Eh beh, écoute, c'est une excellente idée maintenant, heu, j'espère de tout coeur avoir un poste hein, de voilà je pense que tu tu es sans savoir que je je je le fais depuis, heu j'essaie de trouver un poste depuis au moins, heu, pff, ouais, belle lurette. En vrai, dès que j'ai dès que j'ai fini mon alternance, j'ai commencé à chercher, sans sans de réponses concrètes, heu, sans heu, voilà, avec que des que des re des retours fantômes. J'appelle ça comme ça parce que, j'ai pas de oui et pas de non, même avec des relances, même en y allant, même en en en en me tu sais, on on on a toujours dit, enfin moi qui ai travaillé beaucoup dans le commerce et qui qui travaillait beaucoup aussi dans la rééducation. Et bah, en fait, c'est des endroits où tu peux aller, hem, tu peux te déplacer, bah même en me déplacement, heu, dé en déplacement. Bah, heu, on arrive quand même à me dire: «Ah, vous inquiétez pas, on vous contacte quand dans quelques jours». Au final, pas de réponse, j'y retourne: «Ah, mais votre dossier a disparu» nananana et donc du coup, en fait, je suis dans une dans un cercle vicieux où heu, personne ne veut de moi «entre guillemets». Enfin, c'est ps c'est ps il faut pas que je dise ça comme ça, mais voilà, personne, heu, ne m'accepte dans une entreprise. Heu, du coup, je me morfonds un petit peu sur moi-même heu, je je me je j je suis pas bien, je déprime un petit peu et heu, du coup j'arrête ma routine de sport.
Mmh mh. Ouais. D'accord. Mmh, mmh, mmh. Oui. Oui. Ah! Mmh mh. Oui. D'accord oui, en fait, tu sais, tu as énormément de points aujourd'hui heu, qui qui font, heu, que mmh, que tu perds un peu de motivation, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le sport, que ce soit ta copine qui est un peu plus absente. Hem, je pense que, heu, que ouais, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu aujourd'hui sur, heu, ta perte de motivation. Heu, je te souhaite bon courage et je te souhaite de trouver, heu, le meilleur des jobs et rapidement. Heu, mais, c'est des éléments extérieurs sur lesquels tu as pas la main et je vois que tu fais les choses en tout cas pour, heu, pour y arriver et trouver ce qu'il te faut. Heu, du coup, on va se concentrer vraiment sur toi et heu, au-delà du fait de trouver un autre job pour que tu puisses trouver, heu, la meilleure des motivations. Est-ce que tu as déjà pensé à mmh, t'inscrire sur des applications ou heu, des groupes sur les réseaux sociaux de sport qui sont aux alentours de chez toi? Où tu pourrais trouver de la compagnie, heu, qui est passionnée par les mêmes choses que toi? Heu, et tester finalement hem, une séance, heu, ou heu, un moment pêche avec des des des gens de ces groupes-là, qui partagent les mêmes passions. Pour essayer de trouver de l'affinité et heu, et de la compagnie pour, heu, bah, pff, reprendre tes ta motivation et tes séances.
Merci beaucoup. Bah écoute c'était je pense, heu, que tu as pas totalement tort ça peut être une bonne idée, hem, heu, parce qu'effectivement j'ai jamais pensé forcément ou qu ou en tout cas groupe de sport, heu, muscu et cetera j'ai jamais forcément pensé à à à à re regarder un groupe mais par contre effectivement j'ai quelques groupes de pêche mais le problème c'est que, heu, la pêche là avec l'hiver qui arrive, elle est de moins en moins fructueuse, heu, les gens sortent de moins en moins et je vais te dire aussi un autre truc c'est que, la semaine vu que moi j'ai rien, bah les gens travaillent généralement la semaine donc du coup moi je suis je suis un petit peu tout seul quoi, mais par contre ouais je vais ça le l'idée des groupes de muscu, heu, je vais je vais aller voir je vais jeter un œil tout à l'heure.
Mmh mh. Mouais. Ouais. Moui. Oui. Oui. Moui, à la limite, heu heu, la pêche, heu, bah à voir s'il y a des personnes qui sont disponibles le week-end de temps en temps pour quand même garder, heu, la good vibe heu, heu de la pêche parce que c'est quelque chose que t que tu aimes beaucoup, heu, bah à la limite 1 fois par mois, heu, peut-être aller rejoindre ton ami qui est un petit peu loin ou vous f je sais pas s'il y a des points, heu, m entre les 2 entre chez vous. Heu, enfin chez toi et chez lui où vous pouvez vous rejoindre et heu, pour le sport oui, heu, franchement, heu, ç je pense que ça serait une bonne idée hein de trouver des groupes, heu, des groupes sur, heu, Facebook ou ou ou même sur des applications, hein, je pense qu'il y a des choses, heu, comme les runners heu, qui se réunissent, heu, à une certaine heure et cetera, ça peut être sympa.
Mmh mh. Mmh, tout à fait. Bah ouais, ça peut être sympa comme tu le dis pour, heu, bah partager cette motivation là. Tu sais avoir heu, les les gens qui te motivent autour, parce que généralement quand tu partages la même passion, de toute façon tu le vois, hein, regarde avec mon pote, heu, heu, on se motive tout le temps l'été, heu, même le printemps, heu, même, heu, là le début d'automne, on on se motivait l'un l'autre, mais là avec la le temps, c'est un peu complexe. Et puis en plus, ce que ce que je là où je regrette un petit peu, c'est que bah tu vois mon pote, il il il est à 1 heure et demie de chez moi, mais il est dans la même situation, c'est-à-dire qu'il a fini ses études mais il trouve rien, personne l'accepte, et cetera. Donc c'est pour ça que c'est dommage. Mais le problème, c'est qu'on peut pas autant se voir parce que déjà il y a l'essence, ça coûte cher. Avec, heu, peu de chômage, heu, je t'avoue que j'ai j'ai du mal à déjà finir la fin de mois donc heu, si en plus je dépense plus d'essence, c'est complexe. Mais ouais, peut-être que tu sais trouver un compromis comme tu l'as dit, heu, tu sais se faire moitié, moitié. Heu, se je sais pas trouver une petite ville, heu, le que ce soit l'Oise ou quelque chose, un un spot de pêche qu'on a en commun, heu, qui est à mi-chemin comme ça au moins il y a moins de de coûts on va dire énergétiques et moins de coûts, heu, mince, heu, heu, financiers. Mmh, mais ouais, c'est c'est une excellente idée effectivement.
Oui. Oui. Oui, ouais. Oui. Oui. Moui. <laughs> Ouais. Oui. Mmh mh. Oui. Oui. Financier. Ouais, ouais. Oui et comme c'est un ami avec qui tu t'entends bien, ça permettrait, heu, bah de de passer le un moment, heu, assez satisfaisant et cool à discuter, à se confier. Heu, je pense que tu as b besoin de ces moments-là, heu, pour retrouver un peu de de motivation pour le reste.
Exactement, mais franchement, merci énormément à toi, ça m'a fait trop trop plaisir de pouvoir, heu, discuter de ça avec toi, tu m'as donné des super bons conseils que je vais essayer d'appliquer là, heu, heu, là je vais je vais me forcer à le faire, à essayer de voir un peu des groupes et cetera. Heu donc, heu, franchement merci infiniment et puis ça a été un plaisir hein de de pouvoir te raconter ça.
Mais je t'en prie. <chuckles> Ouais, ça serait super. Bah je t'en prie franchement j'espère que tu vas, heu, trouver ta motivation et en tout cas moi je crois en toi et je suis sûre que ça ira.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.